No, ehm, allora, ehm, è stato strano. Nel senso che mi sono trovata, ehm, in una mhmm, in una situazione di lavoro dove, ehm, c'era molto più relax; <chuckles> nel senso che non c'era un'oppressione alla produzione ma ehm, beh, c'era lo smart-working, che per me è stata tipo la luce divina. Ehm mhmm, no! Assolutamente. Tipo: "Mi pagano per lavorare da casa? Wow!" Ehm Eh, esatto, tipo è bellissima questa situazione. Ehm, poi sicuramente lì i ritmi erano molto diversi, nel senso che anche se era lo stesso lavoro, però la la responsabile che che ho tuttora, ehm, era molto, diciamo, ehm, ferrea sulle regole del del lavoro oltre orario. Cioè lei diceva: "Io ho una famiglia, ho 2 figli, voi non siete i miei figli, non vi voglio vedere più delle 8 ore che mi obbligano già a vedervi." E quindi ci alle 18 ci spediva tutti a casa. <chuckles>
Okay. N non ti sembrava vero, no? Eh. Eh, hai detto a me. Eh. Mh-mh. Ah. Eh vabbè dai, boh, anche, insom magari un po' aggressiva però può anche avere i suoi lati positivi. "A quest'ora si finisce." Beh al contrario magari invece di altri che tentano un po' sempre di tenerti fino all'ultimo secondo, tipo un po' quando uno fa il cameriere, no, e magari chiudi il ristorante alle 10, alle 9:58 si presenta qualcuno, no?
Sì, sì, sì, sì, sì. No, no. <chuckles> Assolutamente. Sì. <giggles> No, no, è vero, è vero, assolutamente. Invece la mia responsabile è una persona che dice, ehm: "Già siamo qua 8 ore e in queste 8 ore dobbiamo essere produttivi. Cioè: fare 90 pause caffè magari no. Ne facciamo 80, ma siamo più produttivi, così almeno alle 6 abbiamo finito." Poi, mhmm, è capitato eh, di doversi fermare fuori orario, ehm, perché comunque c'erano delle delle emergenze che andavano comunque gestite nella nell'arco della giornata, perché sì, magari si parlava degli eventi della sera, quindi era necessario fermarsi u un po' di più; però sono stati casi molto eccezionali, ecco.
Infatti. No.